Ya, muhtemelen ben, ııı, daha keşfedememişimdir. Eee, Türkiye'dekiyle benzer olanları da vardır mutlaka ama biraz daha marmelat gibi geldi bana, hani, kıvamı ve, eee, akışkanlığı dolayısıyla çok benim damak tadıma, eee, hitap etmedi. Ben daha akışkan Evet, ben daha akışkan seviyorum mesela, biraz daha. Eee, ve daha, böyle, eee, meyveleri kendimiz yaptığımızda daha taze taze oluyor tabii ki. Parlaklığından bile anlıyorsun aslında bunun reçeli yerken.
Hı hı. Daha mı katı bir formda? Hı hı. A çok güzel, çok ilginç aslında. Peki reçeli nasıl yaptın? Yaptığını söyledin.
Evet, eee, böyle, eee, abim gelmişti misafirliğe buraya kısa süreliğine. Kayısı almış ama kayısının hiç tadı yok. Yani çöpe de atmak istemedim, onu değerlendirmek istedim. Kayısılar da o kadar büyük ki aşina olduğumdan çok büyük yani 4'e bölüyorum. Hani 4'e bölmek bile büyük geldi yani kayısıyı.
Hı hı. Hı hı. A harika bir yöntem bu. Hı hı. A! Çok ilginç, hiç öyle bir kayısı eee, dan haberim yoktu.
Evet, evet. Aynen öyle, 4'ten daha fazla hani o 4'e böldükten sonra tekrar yarısını aldım. O şekilde, eee, yaptım. Eğer kayısılar çok sertse bir gün önceden, eee, şekerle bekletmek gerekiyormuş. Ama benimkiler çok sert değildi biraz fazla dolapta durdukları için yumuşaklardı. Eee, şekeri attıktan sonra hiç su ilave etmeden, işte, ocağın altını bi biraz açıyorsun. Eee, şekerleniyor kendi kendine, karamelize oluyor. Imm, daha sonra suyunu ilave ediyorsun.
A! Hı hı. Hı hı. Kendi şekeriyle pişiyor aslında o zaman. Ekstra bir şeker eklemiyorsun. Çok ilginç, çok güzel.
Evet. Hı hı. Evet. Ama sonradan şeker ekledim bu arada Evet, evet, ama sonradan şeker ekledim.
Aslında sağlıklı bayağı. A! Tamam, tamam, anladım şimdi. Ama kendi damak tadına göre ayarlayabiliyorsun.
Ha ha. Yani 1 gün önce yaparsan da şeker ekliyorsun. Aynen öyle, tabii.
Anladım, aslında çok güzel. Peki lezzetli oldu mu? Beğendin mi tadını?
Evet, ben kendimden bu kadar güzel bir performans beklemiyordum. Gerçekten çok lezzetli oldu. E, çok fazla çıkmadı hani, böyle, eee, 2 kavanoz falan çıktı küçük kavanozlarla. Ama zaten küçük bir aileyiz Evet. Bir süre yetti yani. Eşim çok tüketmedi ama ben, eee, tek başıma yedim onları. <chuckles>
<chuckles> Ama yine iyi çıkmış.